Also, ich glaube komplett, ne? Also, wirklich komplett, weil das, was du grade geschildert hast, das trifft genau auf mich zu. Also, ich bin auch aufgewachsen mit 3 Programmen, in denen nichts lief gefühlt.
Ah, okay. <chuckles>
Ähm, bis auf ich kann mich als Kind daran erinnern, dass es einen Mittwochspro ein Mittwochsprogramm gab, wo immer so Zeichentricksachen liefen. Sowas wie Tom und Jerry und so 'n Krempel und ich dafür immer Tischtennis geschwänzt habe und dafür auch ziemlich viel Ärger kassiert habe.
Mhm. Okay. <chuckles>
<laughs> Und dann, als das Kabelfernsehen kam werde ich auch nie vergessen. Also, ich bin da, glaube ich, zum Fernsehsüchtigen geworden. Ähm, da war ich 10, 12 Jahre alt, irgendwie so um den Dreh. Da kam das Kabelfernsehen. Da haben die die Straßen alle aufgerissen und wir waren in freudiger Erwartung von RTL und Pro7. Und da kamen ja dann die ersten Serien, ne? Diese, die die genau zweimal am Tag liefen. Einmal abends die neue Folge irgendwie 19:15 glaube ich, 19 15. Und die gleiche Folge lief am Folgetag um 14:15 noch mal als Wiederholung. Und das war mein Einstieg. Das war mein Ende quasi. <laughs>
Mhm. <chuckles> Okay. Ja. Ah okay. <giggles> Okay, gab's denn da irgendwas, wo wo du sagst, äh, klar, die 3 Programme, da gef lief gefühlt nichts außer, ja, so die gute, heile Welt Filme zu der Zeit sozusagen. Aber wenn dann das Kabelfernsehen kam, weißt du da noch irgend 'ne Serie, so wo du sagst: „Ja, ich ich habe da auf jeden Fall „Ein Colt für alle Fälle“ oder was auch immer geguckt." Gab's da irgendwas? Oder „Knight Rider“, so ganz klassisch so in den 80er, 90ern?
Mhm. Alles. Ganz genau ganz genau. „Knight Rider“ war das, „Das A-Team“, „Ein Colt für alle Fälle“, „Ein Trio mit 4 Fäusten“ „Aladdin und die Wunderlampe“ war damals 'ne Zeichentrickserie, die da lief ähm, ach, da gibt's zig Sachen, an die man sich erinnert. Und „Ein Trio mit 4 Fäusten“ habe ich vor Kurzem mal versucht zu gucken und habe wirklich gedacht, ach herrjemine, warum hat man sich das angetan? <laughs>
<chuckles> Oi, okay. Ach. Mhm. <laughs> Okay. <laughs> Ah, okay, gut, wenn man jetzt ähm, gut, es gab ja dann ich will nicht sagen, es gab nichts anderes, aber es war natürlich, ähm, nicht dieses Überangebot, was man jetzt wahrscheinlich durch den Streaming hat.
Ja, ja, und ich glaube auch, dass man das alles mit anderen Augen wahrgenommen hat, ne? Man war ja auch also, das war ja damals für die damalige Zeit war das alles ja das Nonplusultra, ne? „Knight Rider“ war ja das war ja 'ne ikonische Serie mit mit Special Effects, die es zu de der Zeit ja gar nicht gab. Und wenn man sich das heute anguckt, und auch das habe ich mal versucht tatsächlich, hätte man auch sein lassen sollen ähm, also, wenn ich das aus meinem aus meiner heutigen Perspektive sehe, dann frage ich mich auch immer, ich sage mal, wie viele Autos haben die eigentlich pro Folge da geschrottet? Weil wenn man früher das als Jugendlicher oder Kind gesehen hat und der immer diesen diesen Sprung gemacht hat mit diesem Turbo Boost, ähm, dann beobachtet man das heute und man sieht in jeder Szene, wie dieses Auto sich am Ende definitiv überschlägt.
Mhm. <chuckles> Hm, okay.